Sa akin naman, um, ah, sa ibubuod ko nalang din, ayan na narealize ko din na hindi madali ang relasyon sa pamilya. Yung kahit magkapatid kayo mag, ah, magulang at anak siyempre may mga pagkakaroon na tampuhan, hindi pagkakaintindihan o kaya yung ano, ah, ayun yung may mga masasakit na salitang minsan hindi natin na mababawi. Pero sa kabila no'n, may mga pagmamahalan pa rin na hindi mawawala 'di ba? Kailangan mag mapagpatawad kasi kahit sabi nga nila kahit may galit ka sa magulang mo, magulang mo pa rin siya 'di na mawawala 'yun, 'di ba? Kahit sa mga kapatid mo kahit may mga pagkakataon, ah, may tampuhan, awayan kapatid pa rin. So sa paraan na 'yun kayo-kayo lang din dapat ang maggagawa ng paraan para mag-ayos 'di ba, nakakatuwa yung ating, usapan bawat talakayan natin mayrong aral, 'di ba?
hmm. Ah, sige. Hmm, mm. Mm. Ay totoo, totoo, oo. Mm, mayro'n, oo. Oo, alam ko yan ho. Hmm, mm. Mm. Oo naman. Oo, ah. Mm. Mhm. Mhm. Oo, tama. Tama, tama. Hmm. Hmm. Tama, tama basta think positive lang araw-araw ano? 'Yun, ah, humingi ng gabay sa taas so
Oo. Totoo. Oo, kung wala tayong extra job, positive 'di ba? Maghanap pa din 'di ba, gano'n. Oo nga, hoy! Salamat, ingat ka palagi.
so, mm. Tama, tama ho, mm, positive lang positive lang, mm. Oh, ayun. Uy, may salamat din. Oo, salamat ingat.
Paalam.